'Yong ano po kasi, trabaho na 'yon may ano siya, may kaugnayan sa kurso na, kinuha ko no'ng kolehiyo. Na-enjoy ko siya at bukod do'n, napakabait po ng mga naging katrabaho ko do'n. Mula po sa aming supervisor hanggang do'n po sa mga gwardiya, do'n sa mga nagtatrabaho sa maintenance. Lahat po, parang ang saya na pumasok doon. <laughs> Kayo po?
Hmm. Hmm, mm. Mhm. So, kumbaga related siya sa tourism.
Parang gano'n po, opo. Kayo po ba?
Ah, okay. Sa'kin naman, uhm, ah, related naman siya sa mga tao. So, ang hawak ko ngayon ay mga estudyante, ayan. So, ti ginagabayan ko 'yong mga estudyante sa kanilang, buhay-buhay, 'di ba. Kapagka may mga problema sila. 'Yan, puwede nila akong malapitan, hmm.
Mm. Mm. Ah, okay. Alam niyo po, napakaganda po ng, ah, nagiging parte niyo kung malalaman niyo lang po 'yong nagiging impact niyo sa mga batang inyong natutulungan. Napakaganda po niyan.
Mm. Naku, sana nga ay may impact kahit hindi lahat sila, kahit meron yu Siguro naman meron, kasi may mga iba naman talaga na nagsasabi, na nagpapasalamat sila.
Meron po yan. Me Opo. 'Tsaka po, kung, ah, wala po kaya ang paggabay ninyo, wala po silang, ah, magiging experience, ah, paggabay ng magulang.
Mm. Sabagay, tama. May punto ka din naman do'n, ah. So, maraming, maraming salamat, ayon.
Ayon, ay, salamat po. Walang ano naman. Napakarami ko pong natutunan sa inyo at humahanga po ako sa dedikasyon ninyo na makatulong sa mga kabataan at maitawid ang kanilang landas patungo sa kabutihan.
Mm.